ขายห้างทั่วไปเลยค่ะ พวกวุ้นเส้น ข้าว อะไรอย่างเงี้ย มีตามห้างทั่วไป คือถ้าไม่ใช่วัตถุดิบที่หายาก อย่าง ข่า อย่าง เงี้ย
อืม
มีตามห้างเลยคุณ ก็แบบว่า อะ อย่างพวกน้ำพริกเผาอย่างเงี้ย ก็มีตามห้าง อย่างใบ ใบมะกรูด ใบมะกรูดอาจจะไม่มี ใบมะกรูดอาจจะต้องไปพวกตามร้านเอเซีย อะไรเงี้ยค่ะ ถึงจะมี แต่ว่า อะ อย่างพวกวัตถุดิบอื่น ๆ มีหมดเลย พวกแบบมะนาว น้ำพริก น้ำปลา นู่นนี่นั่น อะไรเงี้ยค่ะ มีหมด อืม
อืม อืม ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์การทำอาหารที่ดีมากเลยนะครับ ก็คือมีเป้าหมายชัดเจนอะครับว่า เราจะต้องทำแบบ เอ่อ เพื่อใครเนาะ แล้วก็ เออ อย่างที่คุณบอกอะ คุณไม่เคยเข้าครัวมาก่อน แต่ว่าอาจจะด้วยสถานการณ์แล้วกัน ทำให้คุณน่ะจำเป็นที่จะต้องทำอะนะครับ อ่า ตัวเมนู แต่คุณก็เลือกหลายเมนูมากเลยนะ แสดงว่าช่วงที่ลองเนี่ย คุณได้ลองทำเมนูพวกนี้ออกมาหมดแล้ว แล้วคุณรู้สึกว่า โอเค ถึง อ่า ได้เลือกเมนูพวกเนี้ยมาเป็นเมนูหลัก ที่จะทำให้ อ่า ทางคุณ อ่า แฟน แล้วก็ลูกเขาทาน ถูกไหมครับ?
ไม่ค่ะคุณ ดิฉันเคยทำแค่ต้มยำกุ้งเมนู เดียว <laughs> เมนู ใช่ เมนูอื่นน่ะ ดิฉันแบบ
อืม หมายถึงตอนลองอะนะ? โอ้โฮ!
ไถเอาค่ะ ใช่ ดิฉันไถเอาหน้างานเลย แล้ว โอ้ แล้วจะบอกว่าแบบ
หน้างาน โอ้ ถือว่า <chuckles> ว้าว! มาก อันนี้ถือว่าเป็น <chuckles>
ส อันที่เขาชอบที่สุดอะ คือปีกไก่ทอดเกลือเลยนะ เพราะว่าคนที่นู่นน่ะ เขาจะกินเป็นเหมือนแบบอารมณ์ เหมือนแบบวิงซ์แซ่บ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แบบคลุกซอส อืม คลุกซอส คลุกซอส XO อะไรเงี้ย เขาไม่เคยกินแบบทอดเกลือมาก่อน อะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาก็แบบ ว้าว! มากว่าแบบ เฮ้ย ปีกไก่ทอดเกลืออร่อยมาก อะไรเงี้ย
อื้อฮือ อืม ครับ